Sag mal, wenn du so drüber nachdenkst, was ist eigentlich für dich der 1. Schritt zur Selbstannahme?
Also, ich denke, es fängt immer damit an, dass man sich wirklich ein bisschen besser kennt selbst. Ähm, für die meisten Menschen ist ja schon relativ schwer, das Thema Selbstliebe. Es fällt meist relativ einfach andere anzunehmen, für andere da zu sein, äh, ne, <chuckles> äh, ähm, Zuneigung zu zeigen, aber für sich selbst das ist immer so die letzte Person, die da in der Reihe sozusagen ganz hinten steht. Das ist zumindest so meine Erfahrung, ähm, und
Okay. Mhm. Ja, das stimmt. Äh ja. Also, würdest du sagen, dass man dann vielleicht dazu tendiert, sich so 'n selber 'n bisschen zu vernachlässigen?
Ja, schon. Und ich sage auch immer, es ist oft so, dass, äh, die eigenen Worte, die wir, äh, zu uns selber sprechen, was weiß ich, es fängt morgens schon an im Spiegel, dass man denkt: „Äh, wie sehe ich denn heute schon wieder aus?“ Äh, die Haare könnten auch irgendwie mal 'n bisschen dicker sein und, äh, 3 Falten mehr. Ähm, wenn man das der besten Freundin sagen würde, dann, ähm, hätte man ganz schnell keine mehr.
Okay. Mhm. <laughs> Ja, genau. Ah, verstehe. <laughs> Ja genau. Also, ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Also man sagt eher so zu sich ähm, man ist mit sich selbst sehr negativ oder oder sehr kritisch genau im Umgang, ähm
Genau. Genau das.
wobei man ja eigentlich vielleicht sagen sollte, man sollte sich so behandeln, wie man vielleicht auch von anderen behandelt werden möchte, oder?
Ja, <chuckles> genau, wir denken immer, wir sagen immer so: „Du du solltest die anderen so, äh, behandeln wie du selbst gerne“ aber wir behandeln uns selber eigentlich am allerschlechtesten, wenn wir unseren inneren eigenen Dialog oft anhören.
Ja. Mhm. Guter Punkt, ja. Ja, das stimmt schon, wenn man so drüber nachdenkt. Was bedeutet denn eigentlich Selbstannahme für dich? Also, wie würdest du das jemanden erklären?
Dieses Gefühl einfach: „Ich bin okay mit mir selber, mit all meinen kleinen Schwächen und Stärken“ und, äh, das Gefühl vielleicht auch zu haben: „Ich muss nicht unbedingt perfekt sein, um okay zu sein.“
Mhm. Ja. Mhm, ja, verstehe. Und, ist aber auch vielleicht für dich 'n bisschen also ist diese Selbstannahme 'n Prozess, den du schon abgeschlossen hast oder würdest du sagen, man befindet sich da immer immer eigentlich, ähm, im Lernen? Also verstehst du, wie ich meine? Man ist eigentlich immer dabei.
Genau. Ja, ich denke tatsächlich, es ist 'n lebenslanger Prozess, weil wir verändern uns natürlich auch. Und, manchmal hinken wir auch so emotional uns selber nach. Also, ähm, dann wieder uns so anzunehmen, <clears throat> wie wir jetzt grade im Moment sind, äh, das fällt manchmal ganz schön schwer, grade wenn solche Momente im Leben passieren oder Phasen, wo ich vielleicht auch meine alte Identität verliere, so was, wie, was weiß ich, Jobverlust und danach bin ich auf einmal jemand ganz anderer als der, mit dem ich mich eigentlich die letzten Jahre vielleicht identifiziert habe.
Ja. Mhm. Mhm. Stimmt, ja. Dann, wenn du mal drüber nachdenkst, kannst du dich vielleicht erinnern, wann du so das 1. Mal bewusst darüber nachgedacht hast, dich selbst so zu akzeptieren, wie du bist? Vielleicht war das ja in irgend 'ner Lebensphase, wo du vielleicht, ja, nicht ganz zufrieden warst oder oder viel über dich nachdenken musstest?
Ja, also, äh, dadurch, dass ich sehr im Thema Yoga und Meditation verhaftet bin, da geht's natürlich ganz viel um dieses Thema Selbstliebe, Selbstannahme et cetera, und, äh, dadurch hinterfragt man sich natürlich auch bei sich selber dann: „Ähm, wie sieht's denn da bei mir aus? Ähm, ich ich, äh, kann das gut in der Theorie verstehen, aber wie sieht's in meiner gelebten Selbstannahme aus?“ Von daher habe ich da sehr früh mit angefangen, mich mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen. Und ja, und habe eben auch gemerkt, das ist tatsächlich ein sich wandelnder Prozess, und mal geht der relativ leicht vonstatten und man hat das Gefühl: „Ach ja, ich bin echt okay mit mir, ich bin irgendwie gut aufgestellt.“ Und dann kommen vielleicht auch Phasen im Leben, wo es schwieriger wird.
Okay. Oh ja. Ja. Mhm. Mhm. Na ja. Gehört denn zur Selbstannahme auch dazu, dass du vielleicht auch negative Aspekte von dir lernst zu, weiß nicht, sagt man akzeptieren oder so, ja, w anzunehmen wahrscheinlich? Genau.
Ja. Ja, ganz besonders, weil die Stärken kann man natürlich einfach annehmen, ne? Also, ähm, aber die Schwächen und da, wo man eben auch gerne hinguckt, was alles nicht so perfekt ist, das ist schon 'n längerer Prozess auch, da, äh, genauso okay mit zu sein.
Mhm. Ja. Ja. Und, w was denkst du, warum fällt es aber vielen Menschen so schwer? Vielleicht ist ja schon ein Punkt, den du dazu genannt hast, dass man mit sich schon morgens beim Aufstehen sehr kritisch ist, sich in den Spiegel schaut und sich denkt: „Mann, wie siehst du aus?“ Gut, es gibt wahrscheinlich auch die positiven Beispiele, die da voll überzeugt in den Spiegel schauen morgens, aber ja, warum denkst du denn, fällt es eben so vielen Menschen so schwer, sich selbst anzunehmen?
Ja. Ja. Ja. Ich denke, es hat schon sehr viel natürlich mit unserer Gesellschaft auch zu tun, die sehr Richtung Perfektion läuft und die natürlich grade auch jetzt in den Zeiten, die wir jetzt haben, mit Social Media et cetera, wo nach außen natürlich dieses extremst perfekte Bild projiziert wird, ähm, dass man möglichst gut aussehen, möglichst gut erfo ne, super erfolgreich et cetera. Also, man bekommt, ähm, durch diesen täglichen Konsum, wo sich ja keiner mehr wirklich entziehen kann, ein extrem überperfektes Bild der Realität, die eben überhaupt nicht real ist, präsentiert. Und, ähm, ich glaube, man kann sich kaum entziehen, sich danach, ähm, zu orientieren. Und, äh, die Realität, so wie wir sie leben, sieht aber leider meist ja ganz anders aus. Ich glaube, da kommt 'ne große Diskrepanz zustande, wo gerade bei der jüngeren Generation, ähm, es Schwierigkeiten gibt zu sagen: „Hey, ich bin aber okay mit meinem total unperfekten Leben, wenn ich so, äh, im Außen eigentlich was ganz anderes gespiegelt bekomme.“
Mhm. Ja. Ja, ja, klar. Ja. Ja, genau. Also, würdest du schon sagen, so wie man das heraushört, dass die äußeren Einflüsse oder auch vielleicht die Erwartungen oder das, was man vorgelebt schon 'ne große Rolle dazu beitragen, wie man sich selbst auch oder wie man selbst dazu in der Lage ist, sich selbst anzunehmen.
Auf jeden Fall, also, ne, wir haben ja auch, um uns selber, ähm, zu bewerten, jetzt auch im positiven Sinne, ähm müssen wir natürlich nach außen schauen und uns vergleichen, ne? S so. Es ist natürlich auch auf einer Seite positiv, das treibt uns an, irgendwie uns selber zu verbessern, wenn wir positive Beispiele haben, Idole, was auch immer, wohin wir uns orientieren können. Aber es hat natürlich auch die Kehrseite, so, die ich grade beschrieben habe, ne? Und dann ist natürlich auch nicht nur im Außen d das Problem, dass wir da diese, äh, perfekte Welt präsentiert bekommen, sondern, ähm, ich glaube, diese Diskrepanz oft, ähm, die wir so spüren mit dem, dass wir uns eigentlich selber gerne annehmen möchten wir sind wie wir sind, aber nicht so gut können, hat auch viel mit unserer eigenen Kindheit zu tun und wie wir so aufgewachsen sind.
Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ist Na ja. Ist es denn bei dir auch so, dass du manchmal erkennst, dass du 'n bisschen zu streng mit dir bist? Wenn ja, In welchen Situationen ist das? Und wie gehst du damit um?
<chuckles> Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, manchmal zum Beispiel, wenn ich jetzt vor größeren Gruppen sprechen muss, ähm, dann habe ich, äh, das Gefühl hinterher: „Oh Gott, was war das denn?“ Irgendwie ich hab keinen graden Satz rausbekommen. Ich habe dieses und das vielleicht völlig verbaselt in meinem Vortrag, und, äh, habe hinterher also, gehe mit mir richtig schlimm ins Gericht und verreiß mich selber. Und, dann oft kriege ich trotzdem hinter von der Gruppe, die da war vielleicht und das gehört habe, was ich da präsentiert habe, ein extrem gutes Feedback.
Ja. Mhm. Ja. Ja. Dass es nicht so schlecht war? Ja. Genau. Also, man nimmt das ganz anders wahr. Woran liegt das? Hm, dass du so hohe Ansprüche an dich selbst hast? Ähm, hängt das vielleicht doch mit der Vergangenheit sogar, wenn wir mal tiefer schauen, zusammen, ähm, dass du vielleicht einfach 'n sehr kritisches Selbstbild hast. Wo woran kann das genau, wie wie kann das zusammenhängen?
Ja. Ja, es gibt natürlich Menschen, die neigen zum Perfektionismus, und ich denke, da gehöre ich schon auf 'ne gewissen Art irgendwo dazu. Und, ähm ja, und dann gibt's halt, äh, immer wieder dieses Streben: „Ich möchte noch besser sein.“ Ähm, was ich dann realistischerweise nicht erfüllen kann, weil dieses Leben und man selbst und kein Mensch letztendlich perfekt ist, mhm.
Mhm. Ja. Ja, genau. Ja, das stimmt natürlich. Klar, und das muss man sich auch immer wieder bewusst machen. Hast du denn dafür irgendwelche Rituale oder Hilfen, die dich einfach dabei unterstützen, auf dem Weg zur Selbstab Annahme, ähm, ja, dass du besser damit umgehen kannst?
Ja. Ja, also es ist natürlich einerseits, sich selber so auf den Topf zu setzen, sage ich mal, ne, und sich immer wieder daran zu erinnern eben, dass perfekt genau das ist: Nicht perfekt zu sein. Und, äh, man kann natürlich mit sowas auch wie Affirmationen arbeiten, ähm, mit Meditation, zum Beispiel, habe ich schon gesagt, dass man einfach auch in diesen Zustand, äh, sich immer wieder bringt, sich mehr eins mit diesem Leben zu, ähm, empfinden, was halt völlig, ähm, viele Facetten hat. Und ich bin halt eine davon, und die ist mal auch, äh, gut drauf und mal gar nicht gut drauf.
Mhm. Aber Ja, genau, das wollt ich jetzt nämlich von dir hören oder gerne wissen. Wie ist das denn bei dir konkret? Also, vermeidest du denn genau das, was du anfangs erwähnt hattest mit diesen im Spiegel schauen, ähm, vielleicht nicht ganz gut mit sich selbst sein oder ganz nett mit sich selbst sein. Äh, also ist das für dich gehört das dazu, dass du zur Selbstannahme, ähm, das auch machst, dass du dich eben nicht in den Spiegel schaust oder dich unterbewusst schlecht redest vielleicht?
Mhm. Äh, ja, genau. Also ich vermeide schon auch zum Beispiel in Spiegel schauen ist jetzt schlecht zu vermeiden, <laughs> sage ich mal, aber wenn ich mich dabei erwische, genau, dass ich so in diesen negativen Selbstdialog mit mir gerate, dann, äh, versuche ich einfach meinen Fokus woanders hinzu zu zu lenken, ne? Zum Beispiel dieses Beispiel, ich gucke in den Spiegel und sehe mal wieder einen Pickel nach dem anderen, dass ich denke: „Okay, äh, ich schau mal einfach, äh, in in meine Augen.“ Äh, eine Lehrerin von mir hat immer mal gesagt: „Schau in dieser schwarze, äh, Pupille hinein, und seh so dieses dieses unendliche, diesen unendlichen Anteil in dir, ähm, und versuch dich darauf zu fokussieren anstatt auf deine kleinen Fehler, die du vielleicht sonst im Spiegel siehst“, so.
Ja, ja, genau, aber mit negativen genau. Mhm. Mhm. Okay, und wenn du dich jetzt so lang daran erinnerst: Hat dir das geholfen?
Auf jeden Fall. Doch, auf jeden Fall, das war so einen ein, äh, Key- sag ich mal- ein Schlüssel, ähm, dies dieses Muster zu morgens zu ändern. Ähm, auf jeden Fall und dann eben auch mit, äh, dieser Außenreflexion, ähm, was jetzt Social-Media angeht, einfach bewusst zu sagen: „Ich grenze das ein an meinem Tag, ne? Ich verbringe so wenig Zeit wie möglich damit.“
Ah, cool. Mhm. Mhm. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, mit deinem etwas unerfahreneren jüngeren Ich zu sprechen, was würdest du vielleicht sagen, ähm, wenn du dich damals vielleicht noch nicht so selber angenommen hast und vielleicht auch gemocht hast? Ja, was würdest du deinem jüngeren Ich j sagen?
Ja. Ja, ich würde wirklich meinem jüngeren Ich sagen: „Es ist völlig okay, nicht okay zu sein, nicht perfekt zu sein“, ähm, und es versuchen zu stärken in seinen Stärken. Also wirklich auch mit dem Blick dahin zu wenden statt auf die Fehler, auf die wir immer eher schauen, ne, worauf wir eher fokussiert sind, äh, gen unsere Schule, ne, so wie wir erzogen worden sind, die lenkt den Blick in sucht den Fehler und nicht sucht die Stärken. Und ich glaube, das ist so 'n ganz großer Punkt, äh, der einem helfen kann, diese Sicht zu ändern und zu gucken: „Okay, was kann ich denn gut?“ und mir selber so innerlich auf die Schulter zu klopfen auch, wenn ich was gut mache, ähm, oder wenn ich was Schönes an mir sehe, das in den Fokus zu rücken.
Ah ja. Mhm. Oh ja, genau. Mhm. Na ja. Okay, also würdest du auch sagen, dass es auch von außen, also das Umfeld einfach heutzutage zu wenig da ja, dazu bedacht ist, eben diese Selbstannahme auch zu stärken und eher negativ mit reinspielt, wenn du jetzt so das Beispiel Schule mit reingenommen hast?
Ja, also ich finde eben 'n großes Problem ist unserer Zeit, dass grade bei den jüngeren Leuten zu viel in Richtung Social Media bewertet wird, ne? Je mehr Likes ich da bekomme, umso toller finde ich mich und wenn dann die Likes aber mal nicht kommen, dann finde ich mich scheiße. Ähm, das passiert halt leider bei den Jüngeren ganz, ganz häufig, ne? Und, äh, ich sehe nur noch Bilder, die gefiltert sind, wo, äh, keiner mehr wirklich zu sich selber stehen kann, so wie er einfach selber aussieht, ne?
Mhm. Mhm. Okay gut, das ist auch noch mal 'n guter Punkt, ne? Dass es auch dazugehört. Ähm, das Äußere ist ja natürlich auch 'n Teil der Selbstannahme, ne? Je nachdem, wie genau, wie zufrieden man mit sich selbst ist und das auch nach außen hin trägt, grade mit Social Media, wovon du jetzt gesprochen hast. Aber sehr interessant deine Sichtweise. Ich dank dir auch für deinen ganzen Input und, ja, dann wünsche ich dir 'n schönen Abend. Danke.
Auf jeden Fall. Genau. Ich danke dir. Ja, sehr schönes Gespräch mit dir. Ich bedanke mich.